Đúng, đúng, kiểu như là, họ nhá, họ nhận nhưng họ không bao giờ biết đủ. Thế thế là vì sao mà mình nói là phụ thuộc, đấy, bởi vì là sau khi mà vừa mới cãi nhau với bố mình như thế, thì đến lúc là con bé con của chú ấy về nó báo là "Con có bầu rồi. Con phải cưới thôi!", thì lại quay sang ừ. <laughs>
Ôi cha! Ừm, căng nha! Trời ơi, sao mà sóng gió gia tộc quá vậy trời! <laughs> Này đóng phim được rồi đó.
Ừ, nhỉ? Đóng phim được rồi chứ. Thì bắt đầu là quay sang là quay sang là thấy là, kiểu như, lâu nay phụ thuộc vào bố mẹ mình mà, đúng không? Làm gì có tiền, lại bắt đầu khóc lóc xin lỗi là "Anh ơi, em xin lỗi anh, em sai rồi. Anh, ơ, anh cứu em với!" Ờ, thế là bố mình lại xuôi xuôi. Đấy, lại bắt đầu về là
<laughs> Phim còn chưa tới cỡ đó nữa. <laughs> Ừm, ừm, ừm, đúng rồi. Trời ơi, tội nghiệp chú ấy hả? Ừm. À. Ừm, ây da! Xem ra là cái cái cách mà bố bạn đang đang điều chỉnh là dạng như không có hỗ trợ liền, nó cũng không có thực sự hiệu quả, đúng hông bạn? Kiểu như, bố bạn cũng hay bị tâm lý mềm á. Bạn nghĩ là với vai trò là một người con và có mặt trong gia đình của bố mẹ bạn đi, có cách nào để mà bây giờ từ từ, từ từ bớt nhưng mà kỷ luật để khiến cho người chú đó không có bị phụ thuộc nữa hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Thì thực ra cái câu chuyện vừa nãy mình kể là cái giai đoạn mà trước đây, ơ, cũng được khoảng tầm 2-3 năm. Đó, thì bây giờ đỡ hơn rồi. Đúng rồi, thì thực ra là mình cũng, kiểu như, ngày trước nhá mình mình hay phản đối bố mình một cách trực diện. Đấy, tức là chỉ không được đâu, bởi vì là dù sao cũng là em của ông mà, đúng không? Thế là bây giờ là mình cứ, kiểu như là, thi thoảng thực ra mình không mong muốn điều đấy, nhưng mà thi thoảng rõ ràng là có những cái biểu hiện bên ngoài là ví dụ như chú láo này, hay con cái của chú cũng rất là láo. Vờ như ừm.
Ờ, là bây giờ đỡ rồi, đúng hông? Nhà bạn làm cách gì vậy? Ừm, không được, đúng hông? <laughs> Gay gắt. Ừm, ừm. Ừm. Kiểu, cái đó nó nó trực diện quá, không thể nào né tránh được, đúng hông bạn? Nhìn là thấy rồi, ừm.
Đúng rồi. Đúng, thế thì thay vì mình nói thẳng với bố là là theo cái kiểu d tức là mình trách bố mình thì mình bảo mình bảo là "Eo, con thương bố quá cơ!" Ừ.
À, đổi đòn tâm lý, đúng hông? Ừm. Thấy làm sao nè, kê hông?
Ừ, đúng rồi. Kiểu như là, bố bắt, ưm bố bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu là cái sự yêu thương và chăm sóc và thậm chí là nỗ lực gấp rất nhiều lần cả mẹ nữa chứ, đấy, mà cuối cùng đổi lại để được gì? Thế là bố mình cũng kiểu: "Ừ, nói chung là như thế này không ổn rồi." Đấy, thì bây giờ là bố mình bắt đầu là cứng rắn hơn.
Ừm, ừm. Ừm Ừm. Cũng xuôi xuôi nghe bạn, đúng hông? Ừm.
Ừm, cứng rắn hơn rồi. Bố bảo là "Những cái gì mà", ờ, kiểu như, "bây giờ chú cũng có con cái rồi, đúng không? Con cũng lớn rồi, đi làm rồi lập lập gia đình chú phải lo cho gia đình chú và con chú cũng phải có trách nhiệm lại với với lại chú với thím ấy." Đấy.
Ừm, phải lo cho con chứ! Ừm. Đúng rồi, ừm. Nhưng mà bạn ơi, cho mình hỏi một xíu nha, mình biết là cái việc mà bạn, gọi là, đổi cái cách khuyên bố bạn là cũng là một cái quá trình mà bạn suy nghĩ rồi, nhưng mà có bao giờ bạn thấy, ơ, ơ, bác trong nhà bạn là, kiểu, bố bạn bị đấu tranh tâm lý hông? Kiểu là, biết là như vậy là hông đúng rồi, nhưng mà tâm lý cứ dằn vặt, tâm lý người anh cả rồi tâm lý chung dòng họ, lúc đó bạn có làm gì để giúp bố hông?
Ừm. Ừ. Đấy.

Đấy, đúng rồi, cái này mắc mắc cái bệnh là làm làm bị, ờ, kiểu như là, áy náy ấy. Mà mà nó lại thành là làm ơn mắc o oán, đúng không?
À, ừ, đã giúp người ta rồi mà còn áy náy nữa, bạn thấy như vậy nó có quá là kỳ cục trong cái tư tưởng của nhất là người Việt Nam ấy, ừm.
Có, rất là kỳ cục luôn bởi vì là mắc cái bệnh là, kiểu như là, cái cái đối tượng mà nhận kia kìa, luôn luôn sẽ làm cho người ta có cái tâm lý là, ừm, kiểu như là, giống như là "Ôi, sao anh chị lại đối xử như thế với một người tội nghiệp như em?", kiểu vậy, đúng không? Ờ, đó là cũng cái, ờ, vòng luẩn tâm lý. <laughs>
<laughs> Ừ. À, đúng rồi, đúng rồi. Chà, cái này khó nha. Ừm, bạn nghĩ là cái rào cản tâm lý này nè, phải làm từng bước, từng bước như thế nào để vượt qua? Tại vì đây cũng không phải là câu chuyện riêng của gia đình bạn nha, nó cũng nhơn nhởn ngoài kia đó. Đúng rồi, nhiều khi là cứ, ơ, giúp giúp giúp mà giúp mà vui vẻ hông nói, giúp mà còn còn buồn hơn nữa bạn ơi.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng. Đúng rồi, nên là mình thấy nhiều khi là có những cái không chỉ riêng mình bố mẹ mình đâu, có rất nhiều các người cũng làm anh, làm chị hoặc làm con, làm cái, đấy, cứ dồn hết tâm huyết lại ấy, xong là buồn đấy, buồn và thấy đau khổ nhưng mà bế tắc. Đúng rồi, cho nên mình rút ra được bài học nhá. <laughs>
Ừm, ừm. Ờ, rất là nhức nhối nha. Ừm, ừm. Ừm, đây, đây, đây là khúc quan trọng nhất mà mình rất là muốn nghe từ nãy đến giờ đây.
Ừ, giống như cái kiểu, ờm, như ngay cả bây giờ như con cái của mình thôi, mình sẽ phải dạy các bạn ấy về lòng biết ơn, trân trọng những gì mà các bạn ấy được nhận, và phải có sự nỗ lực đúng rồi, phải có sự nỗ lực để xứng đáng với những gì được nhận, chứ không phải kiểu như là cứ ngồi ngồi dài nằm chờ, ngồi dãi thẻ ra rồi nằm chờ, đúng không? Đúng rồi, thế! Đấy là cái thứ nhất. Ừm.
Ừm, đúng, đúng. Đúng rồi, phải dạy từ gốc luôn. Ừm. Há miệng chờ sung. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Ồ. Ừm, đúng rồi. Vậy cái thứ hai là gì? Và bạn thấy có so sánh lại với cuộc sống gia đình bạn bây giờ là khá hơn chưa?